Ờ, đúng là là cái phần này là mình lại hơi thụt một tí nha, bởi vì rằng là đương nhiên là những cái kỹ năng như là nghe này, đọc xong rồi viết là, kiểu, mình có thể tự làm được, đúng không? Còn đây là kỹ năng nói thì mình bắt buộc phải có ví dụ như một cái người nào đấy để mình nói cùng á, thì lúc đó, cái hồi mà Covid ấy, thì mình cũng, gọi là, mới cũng chỉ đơn giản là học để mà cải thiện thêm cái kỹ năng của mình thôi, nên là mình cũng không cần phải quá là, gọi là, chú tâm vào kỹ năng nói làm gì. Và sau khi cái thời điểm Covid đó nha, thì, kiểu, mình nghĩ rằng là, ô, mình thấy là cái, gọi là, cái khả năng tiếng Nhật của mình ấy, nó cũng được được, được được, có khả năng là, kiểu, thi các, kiểu, ờ, thi các, kiểu, chứng chỉ, chứng chỉ các kiểu rồi. Ừ, đúng rồi đấy, định thi luôn rồi đó. Ừ, đó, đúng rồi, thế là mình, kiểu, mình làm thử những cái đề ấy, và mình thấy là những cái ví dụ như từ N6, N5 này là mình bắt đầu ô kê rồi. Đó, bởi vậy nên rằng là, ờ, mình cũng nghĩ là nên thêm một cái kỹ năng nữa là kỹ năng nói ấy, thì lúc đó nha, mình cũng, gọi là, sẽ đăng ký, lúc đó thì mình lại đi đăng ký thêm một cái lớp nói tiếng Nhật á. Đó, bởi vậy nên là cái kỹ năng nói thì mình sẽ đăng ký lớp học, còn những cái kia thì mình thử, ừ, đúng rồi, đúng rồi, còn những 3 kỹ năng còn lại á, là mình sẽ, gọi là, tự học luôn, toàn tự học trên YouTube, tự học táo trình các kiểu, các kiểu luôn á.
Ừm. À. Tự nhiên nghĩ đến chuyện thi luôn. À, thế có đủ năng lực rồi. Ừm. À. Cái đấy thì bạn rèn luyện sau, đúng hông? Ừm. Nói chung là cái việc tự học này nó cũng rất là khó nha, liên quan nhiều đến việc là, à, ý thức học hành như thế nào. Đôi khi thì cái việc tự học mọi người tự vạch ra cái kế hoạch như vậy, ừm, có khi là, kiểu, lười quá sẽ không thực hiện được, hoặc là ở nhà thì ảnh hưởng bởi việc nhà, hoặc là gia đình này, gián đoạn việc học rất là nhiều. Vậy thì nhá, đối với cái kế hoạch cụ thể của bạn đi, ờ, thì cái thời gian ví dụ như học giáo trình thì bạn sẽ học vào khoảng thời gian nào? Còn học trên YouTube thì bạn sẽ học khoảng thời gian nào? Bạn chia thời gian cụ thể cũng như là cái hoạt động cụ thể ra sao vậy?
Ừm. Chuẩn luôn. Chuẩn luôn. Đúng rồi này, ừm, ừm, đúng rồi này. Ừm.

Ờ, có lẽ là để khó khăn thì chính là cái việc mà mình không có được cái sự, gọi là, tự chủ khi mà mình tự học ấy. Bởi vì rằng là, kiểu, thực ra là học tiếng Nhật nha, nó cũng không phải là để, gọi là, thi lấy bằng hay là, kiểu, thi gì đó, thi N1, N2 các kiểu để mà làm gì đó đâu, mình đơn giản là mình chỉ muốn đơn là học thêm mấy kỹ năng nữa thôi ấy. Vậy nên là về cái vấn đề thời gian nha là nó ừ, đúng rồi, đúng rồi là cũng không, gọi là, không hề có một cái hạn lượng hay là, kiểu, một cái thời hạn, thời gian gì cả mình cần phải làm, chỉ đơn giản là mình muốn học thêm thôi này. Và bởi vậy nên ấy là, kiểu, lúc đầu nha, mình cảm giác như là mình rất là lười, kiểu như là, chỉ đơn giản là mình muốn học thì, kiểu, cứ 1 ngày mình sẽ đụng vào vào một tí đấy. Ừ, đúng rồi cứ chill thôi, đúng rồi, còn chả, gọi là không mình lúc đó nha, thì mình chưa đăng ký những cái khóa học, tự học thêm hay là gì gì đó các kiểu ấy. Đó bởi vậy nên là, kiểu, mình cứ rất là chill, rất là chill, rất là chill, nhưng mà xong rồi là ờ, đúng rồi, đúng rồi, lúc đó nhiều khi mình còn nghĩ rằng là hay thôi đấy không học nữa, thế là luôn mình cứ để thế thôi. Nhưng mà nha, có một cái đợt đó chính là, kiểu, cái đợt Covid ấy, thì cái đợt đó mình thấy nó thay đổi khá là nhiều trong cái quá trình tự học của mình ấy.
Ồ. Ừm. À, không có sức ép về cái việc học, đúng không? Ừm, cứ chill chill thôi, không bị áp lực quá. Ừm. Hơi bị mất phương hướng nha. Ồ. Ồ, đợt Covid đấy thì có lẽ là mọi người đều ở nhà hết, đúng không? Và thời gian rảnh ở nhà thì rất rất là nhiều ấy. Nó thay đổi gì nhiều, ảnh hưởng gì nhiều đến cái việc học tiếng Nhật của bạn vậy?
Đúng rồi. Chuẩn, ừm. Ờ, thì đó, như là bạn nói ấy là đó chính là khi mà Covid nha, thì thực sự là những thời gian đó rất là rảnh luôn ấy. Mình lúc đó là, kiểu, ờ, cái thời gian lúc đó mọi người chưa thích nghi được đến cái việc học online luôn mà, vậy nên bọn mình phải có đến mấy tháng trời để bọn mình, gọi là, nghỉ ngơi, gọi là, không làm gì một cái gì luôn. Và lúc đó thực sự rất là rảnh và mình nghĩ rằng là, kiểu, cứ chơi thì nó cũng chán mà, cứ chơi mình chơi chán rồi nên là, kiểu nên nghĩ rằng lúc ấy ừm, ừ, đúng rồi, mình bắt đầu tập trung vào cái việc học tiếng Nhật của mình. Và, kiểu, cứ ở nhà thôi, bởi vậy nên là, kiểu, mình cũng không có cái việc gì khác để mà làm. Nên lúc đó mình cứ ngồi học tiếng Nhật thôi này. Mình bắt đầu, gọi là, mua những cái quyển sách để mà mình học bằng tiếng Nhật nhá. Đó, thì lúc đấy mình cũng đã có một cái nền tảng, nói chung là nói một cái nền tảng thì cũng không hẳn, mặc dù nó cũng mất gốc rồi từ cấp 2 rồi, nhưng mà, kiểu, những cái chữ viết các kiểu thì mình vẫn nh nhiều nên nhớ. Ừ, đúng rồi, vẫn nhớ cách viết nha. Đó, xong rồi là, kiểu ừm, đó nên là, kiểu, lúc đó thì mình thấy mình cũng bắt đầu từ cái chỗ đó này, mình mua thêm sách về đọc này, rèn luyện các kỹ năng như kỹ năng nói, kỹ năng viết, kỹ năng đọc, kỹ năng nghe cũng có luôn. Đó, xong rồi mình cũng bật lên YouTube là mình tự nghe thôi á. Đó, và mình cũng, gọi là, khám phá thêm được nhiều những cái kênh mọi người hướng dẫn lại tiếng Nhật hay lắm. Lúc đó thì mình cứ học, học, học như thế thôi. Và cái khoảng thời gian đó nha ừ, đó, ờ, cái khoảng đang Covid nha mình cảm giác là mình tiến bộ được lên rất là nhiều luôn ấy.
Ừm. Ồ. Ừm, thì tự nhiên nghĩ đến việc học thêm. À. Ừm. <chuckles> Hơi hơi biết một tí, đúng không? Cũng hay nha. Ồ. Ừm. À, à. Cũng có cách chăm học, rất là hay.